अच्छा। प्राणायाम, हाँ, हाँ। हाँ।
हाँ, हाँ, मैं यही 2 करती हूँ और फिर रही पानी के बात, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सुबह उठ के गरम पानी पीती हूँ शहद डालकर, है ना? तो उसके बाद मैं थोड़ा रुक के ही पीती हूँ, क्योंकि पसीना भी आता है, है ना? और क्योंकि फिर मैं व्यायाम भी तो करती हूँ, उसके साथ। तो फिर इसीलिए और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ना, करने से मुझे इतना अच्छा महसूस होता है, जो मेरी दिन की शुरुआत होती है, वो मेरी योग और व्यायाम से ही होती है और जो मुझे सारा दिन एक्टिव रखती है, मुझे कोई समस्या नहीं होती मेरा दिन मुझे जो सका सोचती हूँ, मैं सारा दिन अच्छा ही सोचती हूँ, अगर मुझे मतलब मैं अगर 1 भी दिन अ, कोई ना करूँ, व्यायाम है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो भैया मुझसे तो कुछ काम होने नहीं वाला सारा दिन बहुत ही
ठीक है। हुँ। ठीक। अच्छा, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा, ऐसा मतलब इतना असर है।
हाँ, बॉडी इतनी थक जाएगी और चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ मैं, मुझे गुस्सा आने लगता है, पता नहीं कैसा लगता है कि कुछ छूट गया, आज, आज शुरुआत ही बेकार हुई है। कई बार हो जाता है ना, अ, कई बार नहीं कर पाती, तो सारा दिन इतना बेकार निकलता है ना, सबसे विवाद होता है, लड़ाई होती है।
ओह हो! हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं यहाँ आपसे जैसे आपने बताया कि जब आप व्यायाम नहीं करती हैं, तो आपको बड़ा अज़ीब-सा लगता है चिड़चिड़ापन लगता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप श्रोताओं को ये बताइए कि जब आप व्यायाम नहीं करती थीं, तब आप कैसा महसूस करती थीं? और व्यायाम करने के बाद में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ?
बिल्कुल, जब देखिए मैं व्यायाम नहीं करती थी, तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी बॉडी पेन रहती थी, मुझे स उ मतलब ये होता था कि बस मैं लेटी रहूँ, है ना, मेरा दिल नहीं करता था कोई काम करने का, लेकिन जब से मैंने व्यायाम शुरू किया, गर्म पानी शुरू किया, आप यकीन करेंगी 75 KG था मेरा वेट और आज 60KG है और हाँ और ये हाँ, और ये सिर्फ़ कुछ नहीं है कि मैंने कुछ भी डाइट प्लान किया नहीं मेरा जो मन होता है मैं वही खाती हूँ, और बस
हाँ। जी। हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। ओह हो! हुँ। हुँ। हुँ। क्या बात है! बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ। ये देखी है ना?

देखिए अ, जब हम अपने दिन की बात करते हैं ना, तो जो हमारा अ, सुबह का जो भी हमारा कह सकते हैं कि अ, दिनचर्या शुरुआत करने का जो तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आज कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं?
बि आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, जो मेरी दिन की शुरुआत है, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ और 5 हाँ, और 5 बज पहले मैं बहुत लेट उठती थी, लेकिन अब मुझे मैंने अपनी दिनचर्या बनाई है और मैं 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद फ्रेश वगैरह होकर अ, मैं चाय पीती हूँ और व्यायाम करती हूँ, पहले व्यायाम करती हूँ खाली पेट गर्म पानी पीकर ना। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले ना मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा थकावट-सी लगती थी, फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि, "आप एक्सरसाइज़ किया करो।" क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू था, हाँ, तो इस वज़ह से
जी। अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी जैसे आपने हेल्थ इशू की बात की, कि आप क्या साझा करना चाहेंगी कि आपके स्वास्थ्य-संबंधी क्या परेशानी थी आपको?
हाँ, मुझे ना एक्चुअली मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया था, तो मुझे ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थीं, तो जैसे बॉडी पेन रहती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि, "आप एक्सरसाइज़ किया करो सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो छत पर, हो सके तो पार्क में। मतलब आप करो, आप सोते मत रहो, ऐसे तो बॉडी बिल्कुल खराब हो जाएगी, तभी दर्द होता है।" हुँ, तो फिर म मैंने कहा, "ठीक है।" तो फिर अब मैं उठती हूँ, 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, गर्म पानी उठते ही मुझे पीना है, चाहे मैं 2 गिलास पी जाऊँ शहद डाल और मुझे फिर वो बहुत आरामदायक महसूस होता है, और फिर मैं व्यायाम करती हूँ, बाबा रामदेव जी का है प्रोग्राम आता है, उनको लगाकर योग भी करती हूँ, आधा घंटा योग करती हूँ मैं। एक दिन मैं
हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। ओह हो! हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। सही बात है ये तो। हाँ, ये तो सही बात है। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, तो मैं आपसे यहाँ पर ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि आप सुबह उठ कर के गर्म पानी पीती हैं, व्यायाम करती हैं, है ना। तो अ अ, ये बताइए अ, जैसा कि आप जो अ, व्यायाम करती हैं, उसमें क्या ये योगासन होते हैं या और किसी भी तरीके का? जैसा कि आपने बताया, आप बाबा रामदेव जी के जो योगासन करती हैं, तो क्या है वो, योग करती हैं आप, प्राणायाम करती हैं? और यहाँ देखिए, मैं ये भी ज़रूर चाहूँगी कि आप ये भी बता दें कि योग करते वक़्त या किसी भी तरह के जो हम एक्सरसाज़ करते हैं, हमें पानी की कितनी मात्रा पीनी चाहिए, और पहले पीनी चाहिए, बाद में पीनी चाहिए या बीच में पीनी चाहिए?
हाँ। देखिए, अगर मैं योग की बात करूँ, तो सिर्फ़ मैं देखिए 2 ही योग करती हूँ, एक मैं कपालभाति और एक अलोम-विलोम।
जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ।